Oh, Lieblingsending ist tatsächlich hart. Müsste ich äh, müsste ich überlegen, äh, Fool's Paradise ist natürlich 'n Klassiker aus Trigun, aber das würde ich mich nicht unbedingt anhören, weil der Song 'n bisschen schräg ist, äh.
Hm, mhm. <laughs>
Ansonsten, äh, die die die Overlord EDs sind alle ziemlich funny dafür, einfach weil sie nicht weil sie viel zu viel Energie haben, vor allem für 'n Ausklang. <snorts> Also, die sind alle ziemliche Banger, äh, ansonsten
Mhm.
alle School Days Outros <snorts> kann man, glaube ich, nennen, weil die auch alle produzierte Songs sind, die aus Charaktersicht gesungen werden und dementsprechend tatsächlich 'n Inhalt für die Serie selbst haben, <snorts> was ziemlich stark ist.
Ja. Der, dem Okay, also der Voice Actor oder wie? Singt das immer oder?
Äh, ich weiß gar nicht, ob's der Voice Actor selber, es ist auf jeden Fall aus der Fi Sicht der Figur geschriebener Text. Mhm, mhm.
Ah, ach so, okay, okay, aus der PV, ich checke, ja.
Ja, ja.
Okay. Und jetzt, sage ich mal, jetzt weg von Medien. Gibt's da einfach klassische Songs, die jetzt nicht verbunden sind an Medien, die dich irgendwie an deine Kindheit erinnern, wenn du das hörst, dann fühlst du dich zurück zu der Zeit
Mhm. Ja, ja, absolut. Mhm, äh, Weihnachtslieder sind da so 'n ganz festes Beispiel, so 'n Jingle Bells zum Beispiel. <snorts> Mhm, ne, das lief natürlich auch immer äh, ansonsten noch, äh, tatsächlich sind es ke Badesalz? Ist, äh, 'ne hessische Comedy Gruppe, die auch 'n paar sehr seltsame Songs gemacht hatten. Die hatten wir auch auf auf Schallplatte tatsächlich und die liefen ab und zu mal. Das heißt, ihre Songs erinnern mich da auch an meine Kindheit, äh, ge genauso wie auch von von Otto Waalkes, die ganzen Songs auch, die Parodien, hm. <snorts>
Ah, das ist 'n guter Punkt. Ja, ja, stimmt. Ah, Schallplatte ist auch cool. Ja, okay, es sind so Mhm. Hörst du dir denn ab und zu einfach gerne, wenn du einfach so Nostalgie schwei schw schwelgen willst?
Äh, schwelgen ist das Wort, ja. <chuckles> Schwelgen ist das Wort. <chuckles>
Schweifen willst. Ja, schwelgen, schwelgen, schwelgen. <laughs>
Äh, tatsächlich, äh, kommt es nicht oft vor, so vielleicht einmal im Jahr, wo ich mir denke: „Oh, jetzt mal wieder so 'n paar Klassiker aus der Kindheit“, aber wenn, dann lege ich die tatsächlich auch auf und höre die einfach nur so 'n Nachmittag mal, ja, doch, das macht das kommt vor.
Ja. Ja. Und dann fühlst du dich dann auch einfach wirklich so physisch wieder in der Kindheit?
Ja, ja, richtig, einfach, ne? In der Nostalgie schwelgen ist schon genau das Wort, das das beschreibt. Ja, 100 %.
Ja, okay, das ist Würdest du sagen, du hast jetzt heute momentan okay, aus deiner jetzigen Sicht, wenn du irgendwann in 20 Jahren älter wirst, welche Songs werden dann die Songs, die dich an deine jetzige Zeit erinnern?
Mhm.